Ja, ja gut, es äh, äh, eigentlich schon. Äh, es hängt da natürlich auch immer so 'n bisschen vom Alkohollevel ab, äh, was so äh, was man sich so traut, ne? Ähm, aber ja, es kommt auch so 'n bisschen drauf an. Also, ich kann schon auch so al äh, in d sage ich mal, sehr spezifischen Situationen auch sehr draufgängerisch sein, aber das ist nicht bei mir die Regel, ne? Also, das da muss schon was Besonderes irgendwie vorliegen.
<laughs> Ja. Mhm. Ja. Das Problem beim Alkohol ist, dass man die Leute, die man mit Alkohol kennenlernt, ohne Alkohol, nicht möcht mag meistens. Die Erfahrung habe ich gemacht. <laughs>
Mhm. Ja gut Ja gut, oder man weiß nicht so wirklich kann sich nicht mehr so 100 %ig äh, dran erinnern, was man der entsprechenden Person von sich, äh, verraten hat. Das kann dann manchmal auch zu Missverständnissen führen, mhm.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, also, da da wäre ich immer vorsichtig, Leu Leute im Zusammenhang mit Alkohol kennenzulernen. <laughs> Aber ja. Also, ich
Ja. Ja, Ja, ja, genau. Mhm, aber okay, es es äh, es es es senkt die Hemmschwelle auf jeden Fall, ne? As man darf's da auch nicht übertreiben, aber, äh äh, in 'nem gewissen Maß, äh, wird man da schon lockerer. Mhm.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, es gibt dir auch 'n riesen Unterschied, ob du mal 'n Bierchen oder 3 drinnen hast so so zum Aufwärmen oder ob du da sturzbesoffen lang taumelst, ne? Also, <laughs> also, von daher. Ich meine, wenn du nackt aufm Tisch rumtanzt, dann ist es natürlich leicht, Leute kennenzulernen, aber ob man das will, ist dann die andere Frage, ne? <laughs> Genau, richtig, <laughs> ja.
Ja. Ja ja, genau, das. <laughs> Ja, ja, das ist dann nicht so nt ist so nicht so gut. Nt Ja, ja, oder o ob genau, ob die einen noch mal wiedersehen wollen. Ja, ja, das, äh, m das ist dann eher unwahrscheinlich. Okay, ähm, ja gut, alles klar. Dann werde ich das mal versuchen dann mit mit dieser Dazustell-Taktik und dann hoffe ich, dass das, äh, gelingt. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und für deine vielen Ratschläge.
Ja.